うーん、例えば、なんか、もうなんか、すごく豪華な料理を毎日食べるとか、ま、大体にして私の胃がもう受け付けないので、そんなに豪華な料理を毎日は食べられないんですけども。でも、だからすごくいい、なんかレストランに毎日行く必要はないけども、例えば、ま、1週間いたとして、何回かはちょっといいレストラン、何回かはほんとにローカルな、ちょっとこう、屋台とかで例えば食べてみるとか。
うん。 ううん。 <laughs> うん、うんうんうんうん。うん。 うん。 うん。 うーん。 うん、うーん。
そういう感じで、あの、胃腸とも相談しながら、お財布とも相談しながら。<chuckles>
うん、あ、あ、はい、相談するところがたくさんあるんですね。<laughs> あ、うんうん。
<laughs> で、なんかこう、なんかケチケチするのは、でも嫌だから、もう使うところは使ってっていう感じですかね。うーん。
うーん。 うーん。あ、そっか やっぱり、でもそうやっていくうちに、なんか、あの、ご自分の中で、こう、うまく使えるっていう、うん、うまく使えているなっていう実感はありますか？それとも、なんかこう、やっぱり、ああ使っちゃったな、こんなとこで、すごい思わぬ出費があっあったなとか、そういう、しめなきゃとうん、ないんですね。あ、おう、はいはい。
うん。 うーん。 やうん。 うん。 うん。 ああ、それはね、全くないんですよ。<chuckles> 全然、なんか衝動買いとかもしないし、服とかもなんか
うん。 うん。うん。
なんかお友達に言わせると、なんかすごい服いっぱい持ってるってい言われるんですよ。全然持ってないんですよ、ほんとに。<chuckles> だから多分着回してるだけだとは思うんですけども、服もそんなに欲しいとも、ま、若い頃はねもちろん欲しかったんですけども。
は、あ、へえ。 うん。 うん。ううんうん。 うーん、うんうんうん。うん。
今はもうなんか、皮膚科に行けて、旅行に行ければいっかなって、<laughs> 皮膚科も。<laughs> そうですね、私の2大出費は、あの、皮膚科と旅行。<laughs>
うん、<laughs> そこの、ににだいのポイントはそこでね。うん。<laughs> うん。うん、うん、は、まあ、おうそこそこに。でも何かやっぱり、そう、貯めるのもお好きだってね、言われましたけど。なんかこう、うまく、あの、うん、どうせ使うにしても、この、うん、ここはやっぱりお得に使うとか、ま、お得に貯める、お得に使うって何かこういう工夫とかされていますか？
うーん。 うんうんうん。 うん。 うん。

あ、うーん、あと、流行りものとかもよく乗っかってきますよね、そういうところに。 これがとか、うん、話題のあれが、ああいうのはどうですか？気にはなります？
ああ、うーん。 うーん。 全然ならないんですよ、これが。<laughs> 全然気にならない、そう。
ああ、そうなん、じゃ、欲しくもなければ、あ、どうしようかなとかいう躊躇もない、うーん。
自分の判断でもちろん、なんか、欲しいものがあったら行くしっていう感じなんですけど、だから、お友達が、なんか、例えば「SNS やりなよ」とかって言うんですけど。
ん。 うん、うん、うん。 うん、うん。
あの、私が、あの、例えば「旅行行った時とか、どうしてんの？」って言うから、別に、い行ったっていうだけであって、別にそれを、せ全世界に言う必要はない。で、あの、「え、見ないの？」とかって言うから、あなたが幸せに生きてるんだったら、それはもうすごく素晴らしいことだと。「ただ、あなたが毎日旅行に行って何をしてっていうのは、別に私の毎日の生活にはそんなに関係ないから見ないよ」っていうことを、すごくやんわりジョークに、ジョークに交えながら伝えます。
うん。 <laughs> あ、すごく淡々と。<laughs> うん。 うーん。 あ。え、あ、そうか。じゃあ、やっぱ、そこは揺らぎないんですね。じゃあ、おおか、それこそやっぱり、お金に関しても振り回されてる感はないんですね。こう、やっぱり、自分の中の、こうちゃんと軸があって、え、じゃあ、もう、なんか、こう、嵐のようなことはないんですね。こう、例えば、こう、わーっと使っちゃって、もう、金欠だとか、わー で出ちゃったなとか、ないん
うん。 うーん。 うん。 全然ない。 うん うーん。 うん。 ああ、ない。うーん、昔からないですね。なんか、そこまで欲しいものも、多分恵まれた子供生活だったと思うんですよ。だから、多分そこまですっごく欲しいものとかもなくて、多分あったと思うんですね。だから、「ああ、これが欲しい！」とかっていうのもなく、ただ普通に生きてきて、で、大人になってからも。<laughs>
ああ。 うんうん。 うん。うーん。 うんうん。 <laughs> いや、いや、うん、それはすごい、すいいことですよ。うん。う。
うーん。いや、もう、ほんとに、もう、これは、もう、親に感謝なんですけども、だし、だから、大人になってからも特別、なんか、「すっごく欲しい！」とかっていうものもなく、だから、なんか、すごくいい車が欲しいとかっていうこともなく、みうーん。だから、カードも、なんか、プラチナがとかブラックカードがとか、別にほうーん。そうそう、別に欲しいとも思わない。普通のやつが一番いいと思ってますです。
うーん。うんうん。 うん。 うーん。 うーん。へえ。じゃあ <laughs> ありますよね、色々。上には上が。うんうん。 ああ。